और ऐसी कोई फिल्म मैंने फिलहाल तो नहीं देखी। अ, इसमें कुछ-कुछ सीन थे जैसे कि अभी वेब सीरीज़ कोरिया की आई थी वो अ, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। काफ़ी फेमस वेब सीरीज़ थी वो।
जी, जी, जी।
अह तो, उसमें भी ऐसा कुछ दिखाया था कि कुछ जिसमें वो गेम्स वगैरह होते हैं, उस वेब सीरीज़ की बात कर रहा हूँ मैं।
ओह! जी, जी, जी, मैंने भी देखी है वो आप ऐलिस इन बॉर्डरलैंड के बारे में तो नहीं बोल रहे हैं या फिर अ
नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, उसकी नहीं, वो तो जैपनीज़ है। हाँ, स्क्विड गेम की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें भी 1-2 करैक्टर ऐसे होते हैं जो नु वहाँ नार्थ कोरिया से साउथ कोरिया आए होते हैं और अपने जीवन को बचाने के लिए लड़ रहे होते हैं।
स्क्विड गेम? जी, जी। मैंने भी देखी है वो। जी, जी, जी मैंने देखी है वो वाली मतलब उनको एक अ, आइलैंड पे ले जाते हैं, वहाँ पर उनके साथ खेल खेलते हैं, जहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान आखिर में बच सकता है और जिसको वो पूरी अ, रकम मिलती है जीतने के बाद। तो आपने क्या आपने उसका दूसरा जो भाग आया है, वो देखा है आपने?
बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हाँ, दूसरा भाग भी देखा है। बस अब देखते हैं मतलब वो भाग बेसिकली देखा क्या, वो अधूरा-सा भाग था। <chuckles>
जी, जी, जी, जी, वो मतलब आधा-अधूरा है कि लोग उसके बारे में सोचते रहें ताकि हम उम, वो जब तक तीसरा भाग निकालें, तो उनकी जो ऑडियंस है वो बढ़ जाए। इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है।
उह इग्ज़ैक्टली बिल्कुल, ये सही बात है <chuckles> ये मार्केटिंग है। हुँ। <chuckles>
आपका क्या कहना है इसके बारे में? जी, जी, जी। जी, जी, ऐसी मार्केटिंग अगर हो तो अ, और क्या चाहिए लोगों को?
<chuckles> <sniffs>
तो इसके बारे में मेरे और तो कोई ख्याल नहीं है, जैसे कि हमारी वार्तालाप हुई अभी।